हाँ, ये बात आपने ऐसे अच्छी करी कि आप मिलने जा सकते हो लोगों को और स्क्रीन टाइम करने के अलावा, पर कई लोग ना देखिए बहाने बनाने लग जाते हैं कि उनको कोई बीमारी है या कई लोगों को कुछ और दिक्कतें हो जाती है, तो ऐसे में क्या क चाहिए?
जी। हाँ। हुँ। <chuckles> देखिए अब, सबकी अपनी-अपनी मजबूरी होती है, तो अगर आपके दोस्त एक ही दोस्त तो आपका होगा नहीं, है ना? बहुत से दोस्त होते हैं इं इंसान लोगों के तो। मुझे लगता है कि आपको उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप किसी और के साथ जा सकते हैं, है ना? अकेले भी आप जा सकते हैं वैसे ज़रूरी थोड़ी ना है कि किसी को साथ लेके ही जाना है कहीं, है ना? वो तो आपका अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए करना है ना, खुद के लिए।
अच्छा। ह अरे या अच्छा। अ, <chuckles> नहीं, नहीं पर अगर लेके जानी हो। अच्छा तो मतलब हाँ, अपने चक्कर में दूसरों को क्यों फँसाना, ये तो वही हो गया चलो ठीक है, तो ऐसे और क्या चीज़ें लगती है आपको कि आपने मतलब ऐसा कौन-सा ऐप है जो आपका जो ये स्क्रीन टाइम जो है ज़्यादा खा रहा है आजकल मतलब कोई एक ऐसा ऐप है जिसे आजकल तो इंस्टाग्राम ही मैं ज़्यादा सुनता हूँ, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है?
जी। हाँ। हुँ। जी, बिल्कुल, हाँ, इंस्टाग्राम में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मुझे लगता है होता है और ना, मतलब इतना लोगों को पता नहीं चलता है कि 2-2 3-3 घंटे कब बीत गए रील्स स्क्रॉल करते-करते, है ना? तो ये उ देखिए, मैं तो मतलब, मैं तो नहीं इतना यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है ना, तो मतलब मैं तो अवॉइड करती हूँ।
उ, हुँ। आपका भी बीतता है? <chuckles> अच्छा। अरे हाँ, आपके तो बिजनेस चल रहे हैं। बिल्कुल।
बट पहले मतलब बहुत आदत थी और तो और अगर ना आपको लंबे समय तक ना स्क्रीन का उपयोग करना पड़ता है ना तो, आपको ना मुझे लगता है कि हर 20 मिनट बाद ना ब्रेक लेना चाहिए 20 सेकंड के लिए, है ना? और मतलब फ़ोन से ना थोड़ी देर दूर रहें 20 मिनट के लिए मतलब छोड़ के उसको कहीं और चले जाएँ टहलने के लिए या फिर आप अपनी आँखों को भी आराम दे सकते हैं।
अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, छोड़ के तो चीज़ें चली जाती है, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, चीज़ें तो देखिए छोड़ के चलने ही जाना चाहिए। कई बार तो या तो चीज़ें ही फिर आपको छोड़ देगी, तो चलिए ये तो होता ही रहता है, तो ऐसे में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी बॉस ने जो है आपको ज़्यादा काम करने में मजबूर कर दिया हो, कभी आपका स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया हो, फिर आप उससे बाहर कैसे निकले मतलब ऐसा हुआ है कभी?
जी। हाँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। देखिए, बॉस तो इतना काम ही नहीं देते हैं कि भई हमको इतना छोड़ना पड़े काम, पर हाँ, कई बार अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मैं तो उस सिचुएशन के लिए तैयार रहती हूँ वैसे बट आई नहीं है आज तक कोई ऐसी सिचुएशन।
हुँ, हाँ। अरे! अरे। जिंदगी हो तो आप जैसी हो बिल्कुल देखिए ना, कि आपके पास देखिए वक़्त ही वक़्त है काम के लिए और आप आप देखिए स्क्रीन टाइम अपना बढ़ाना चाहते हो और आपका बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो देखिए ये तो एक अपोजिट हो गया बिल्कुल। तो चलिए कोई ना, तो और क्या कुछ तरीके हैं जो आप बताएँगे कुछ बता दीजिए काम आएँ।
<chuckles> हाँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, और देखिए ना जब भी आप ना फ़ोन उठाएँ ना, तो खुद से पूछें कि क्या ये ज़रूरी है? आपको फ़ोन उठाने उठाने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि मतलब आप किसी अगर आपको मतलब स्क्रीन टाइम से मतलब कम करना है तो, और इससे ना आप बिना वज़ह फ़ोन चलाने की आदत
किसका? अच्छा फ़ोन। आप फ़ोन कॉल की बात कर रहे हैं या कॉल की? हुँ।
फ़ोन उठाएँ मतलब कि मोबाइल फ़ोन उठाएँ।
अ